Mm, may mga sitwasyon ka ba na ano, tingin mo mas mabuting bigyan muna ng space, paano ka ba humingi ng tawad? Direkta ba 'pag nag-aaway, mamaya after 1 hour hihingi ka na ng tawad or magpapaano ka muna, magpapa magbibigay ka muna ng space? Tatahimik ng konti, ayan gano'n ka ba?
Ah. Ako po ano 'no, depende sa sitwasyon at depende sa tao. Kasi siyempre kung medyo, um, sensitive 'tong tao na 'to, maganda nabigyan natin siya ng oras at espasyo kung kailangan, kasi minsan kailangan din ng panahon para humupa 'yong emas emosyon niya 'di ba? Maganda na igalang natin 'yong ano, emosyon muna niya, parang, <clicks tongue> um, parang ano lang balansehin lang muna natin, pero huwag natin hayaan na masyadong lumayo yung damdamin niya sa'tin o yung <clicks tongue> parang lumayo yung loob niya 'di ba? Maganda na kahit papaano bigyan muna natin siya ng space at para din ano, um, kasi 'pag kunyari binigyan natin siya ng oras at space, parang mas magiging, um, mas magiging maganda yung dating ng panghingi natin ng sorry, mas sincere. Kasi ibig sabihin pinag-isipan natin mabuti yung gagawin natin, hirap kasi yung 'pag kunwari nagawa mo, nasaktan mo siya tapos nag-sorry ka lang agad, na parang binigay mo lang yung sorry mo nang walang, ah, dahilan sayo o para natapos lang ganyan. Yun ang para sakin po, sainyo po ba?
Hmm. Oo, naman. Tama. Hmm. Hmm. Mm Tama. Mhm. Para matapos na. Oo. Oo, mm. Hmm.